Bạn có bao giờ mà, giống kiểu, bị nhận quá nhiều thông tin từ mạng xã hội nè, xong rồi từ công việc nữa luôn hông?
Ừm, có nha. Mình có nhớ á, cách đây cũng hông có lâu lắm đâu, tầm 2-3 tháng trước đó, có cái lúc cái đợt đó đó là công ty của mình rất là nhiều việc luôn, xong á, rồi sếp giao cho mình những cái công việc mới á bạn. Mà tự nhiên mình hông biết sao nha, cái thời điểm đó công việc dồn liên tục luôn nha. Cái xong á, mình chỉ tập trung vào công việc thôi, rồi rồi giống như là bị quá tải thông tin á, do là thông tin gì cũng mới hết mà. Rồi nha, tới là, ờ, khách hàng gọi điện nè, rồi sếp dí nè, rồi bạn bè mình á, nó cũng hỏi này hỏi kia về công việc của mình, rồi nó hỏi về mấy cái, ơ, liên quan tới công việc của mình á bạn. Rồi á nha, mấy cái trang mạng xã hội á, thì nó có quá trời nhiều thông tin mới luôn, cái nó cứ gửi thông báo cho mình. Rồi tin nhắn thì liên tục từ Zalo tới Facebook, rồi những cái trang TikTok á, đúng rồi đó, làm mình bị khủng hoảng luôn.
Ừm. Trời ơi, nhức đầu quá hén! Ừm, chắc là lúc đó là bạn rất là nhức đầu luôn á nha. Vậy thì không biết là cái cảm giác lúc đó của bạn thế nào ha? Rồi cái việc cái hậu quả từ cái việc quá tải thông tin nó sẽ như thế nào?
À, cái cảm giác lúc đó của mình, kiểu như là, não của mình bị đóng băng luôn á bạn. Tại vì quá nhiều cái tin á, mình phải xử lý mà, nên là mình cũng hông có biết phải bắt đầu từ đâu hết. Rồi mình thấy á, ví dụ như là tới thông báo cái th mình xem, cái xong mình vừa xem cái này mình chưa xem xong, cái lại có thông báo khác, rồi nhóm khác. Cái mỗi cái là mình xem một chút á, rồi cuối cùng là não của mình hổng có đọng lại được cái gì hết nha. Rồi xong
Mệt ha. Ừm. Trời, mệt dữ luôn á.
cái kết quả của ngày hôm đó là mình không có tập trung, rồi công việc của mình thì cũng hổng xong. Nói chung là hổng có cái gì xong hết trơn á.
Trời, nghe cũng khó chịu dữ ha. Nhưng mà rồi bạn có một cái ví dụ nào thực tế mà về cái việc mà bạn nhận quá tải thông tin á, xong rồi cái để lại cho bạn một cái tình huống rất là dở khóc dở cười hông?
Ừm. Có nha. Ờ, quá tải thông tin mà dẫn đến cái tình huống dở khóc dở cười á, là có một cái cái đợt mà cũng trong cái đợt mà công việc mình nhiều đó luôn. Cái xong á, sếp mới, gọi là, mình có sẽ có Zalo thì nó sẽ có sếp nhắn tin với lại là một vài khách hàng của mình nữa. Cái xong khi mà sếp đang, gọi là, dí công việc của mình á, rồi khách hàng nhắn tin nữa, cái xong là mình cứ cứ trả lời lẹ lẹ không à. Cái tự nhiên khách đang hỏi mình về công việc á, cái đầu mình lại nhắn tin, mình tưởng nó đang đà đang là sếp của mình, cái mình nhắn tin nói: "Sếp ơi, sếp đừng có dí em nữa. Khách em đang dí em nè, mà sếp cứ dí em nữa là em chịu hông có nổi." Xong hết rồi mình cái tin nhắn đó cho khách của mình. Cái xong khách mình hỏi: "Ủa, sao vậy em?" Kiểu như là hỏi hỏi thăm, tại vì hên là khách cũng thân với mình đó. Cái xong mình cũng nói: "À, chết rồi, em nhầm." Cái xong là mình phải thu hồi tin nhắn đó, mình cũng giải thích cho khách mình. Xong á, rồi mình phải vào trả lời tin nhắn của sếp mình lại á, kiểu giống như là cũng, gọi là, cái, ờ, ngại với khách hàng của mình á bạn.
Ừm. Rồi cái sao nè? Ừm. <chuckles> Ờ, rồi sao? Ừm, ừm. Ờ, nhưng mà bây giờ theo như bạn nói nha, là kiểu là bạn cũng bây giờ, kiểu, cũng quá tải thông tin á, vậy thì thường là bạn sẽ bị quá tải thông tin từ cái nguồn nào ha? Là nguồn công việc nè, hay là nguồn, ờ, gọi là, TikTok hay là từ Facebook bạn bè?
Đúng rồi. Ừm, ờ, mình quá tải thông tin từ nhiều nguồn lắm nha. Từ TikTok nè, thì mình cũng hay có xem TikTok á bạn, với lại là mình xem vào những cái lúc mà mình cần nghỉ ngơi, mình, gọi là, thư giãn đầu óc á. Mà bạn biết sao hông? TikTok của mình á, nó nhiều thông tin, ví dụ như là cập nhật tin tức thế giới nè, rồi tin trong nước nè, rồi giá vàng hôm nay làm s rồi, ờ, thông tin những cái người nổi tiếng sao. Kiểu, giống như là, nó quá tải, cái nhiều khi mình giải trí á, mà hổng có giải trí được gì, mình toàn cái đầu của mình á, toàn phải tiêu thụ, tiêu thụ những cái thông tin mới nha.
Ừm. Quá trời tin luôn. Ừm. Hấp thụ quá nhiều á, ừm.
Xong á, rồi á khi mà làm việc nè, thì thông tin là từ thông tin của, a, của sếp giao nè, rồi đồng nghiệp nhắn tin cho mình nè, rồi khách hàng nữa, rồi xong là quá trời thông tin mà mình, gọi là, mình chưa có kiểm soát được là, à, cái việc gì mình phải làm trước, làm trước. Nên là nhiều khi á mình cứ lộn người này qua người kia giống như là mình mới kể câu chuyện vui cho bạn á.
Ờ. Trời ơi, nh nhiều tai tai họa lắm á nha.
Rồi, á nha Với lại á nha, còn trên Facebook nữa, thì Facebook á cũng là một cái trang để mình có thể là cập nhật tin tức nhanh mà, có những cái tin tức mới hoặc là, à, bạn bè mình có đăng thông tin gì á, thì mình vẫn có thể theo dõi nha. Nhưng mà nhiều khi như vậy á, mình mình cũng lướt á, rồi xong cũng b bị quá tải thông tin luôn, tại vì quá nhiều bạn bè đăng những cái mới rồi mình cũng hông có thời chú ý vào một người nào hết, nên mình cảm thấy cũng hơi là bị ngợp á.
Đúng rồi đó. Thiệt ha. Mà nhiều khi chắc là bạn cũng sẽ cảm thấy stress bởi vì bạn nhận quá nhiều thông tin từ quá nhiều nguồn mà lại còn quá nhanh như vậy, đúng hông?
Đúng rồi nha, bạn biết hông, nhiều khi về nhà xong á là, kiểu như, cái đầu óc của mình nó nó không có đọng lại gì trong đầu mình hết, rồi nó cứ rối như là tơ vò vậy đó. Nên là lúc nào mình về nhà xong mình cũng phải, gọi là, mình tránh xa điện thoại thật là xa luôn, rồi mình nằm mình cần phải 15 để mà mình, gọi là, đầu óc của mình nó là thư giãn rồi nó bình tĩnh lại á bạn.
Ờ. Thiệt á chớ. Đúng nha, nhiều khi bây giờ bạn coi quá nhiều thông tin á, rồi có nhiều khi là bạn cũng chẳng nhớ gì luôn á ha. Mà á mà đôi khi á là bạn nghĩ là bạn bị cuốn vào những cái thông tin đó đó, là có phải là do bạn tò mò nè, do bạn bị cái sợ cái hội chứng là sợ bỏ lỡ hông?
Ừm. Đúng rồi. Có nha. Ờ, mình cũng quá tải về những cái thông tin trên mạng xã hội á là do là mình, gọi là, mình sợ bị bỏ lỡ, giống như là, ờ, hiện tại là có quá nhiều tin tức, ơ, mới nè, về tin tức thời sự nè, rồi về tin tức những có cái người nổi tiếng á bạn. Cái xong là mình xem như vậy á, mình sợ là ví dụ như mình hông có xem đi, cái mọi người biết hết rồi cái nói với mình thì mình sợ bị mình bị lỡ mất cái ừm, công nhận cái mình thấy mình lạc hậu quá đi, nên mình cũng rất là lo luôn. Nhiều khi như vậy á mà dẫn đến cái tình trạng là quá tải thông tin của mình luôn á.
Ừm. Ừm, hông có cập nhật được, đúng hông? <chuckles> Đúng nha, nhiều khi lài thì thật xa thì có những thông tin đó mà bạn nhiều khi hổng có để ý đâu, kiểu như là, không có cần thiết cho bạn á, cái xong rồi mà nhiều cái bạn thấy bạn bè bạn nói xong rồi nhiều khi cũng phải bấm vô coi. Đó, nhưng mà theo bạn g gọi là, bây giờ bạn có, gọi là, theo dõi quá là nhiều cái tài khoản hoặc là mấy cái trang tin tức cùng lúc không?
Đúng. Hông. Đúng. Ưm. Ừm, hiện tại thì sau một thời gian mà mình nghị quá tải như vậy đó, thì mình cũng có rút ra được một số cái cách á, để có thể là mình, ờ, bớt bị quá tải thông tin như ngày xưa nữa.
Wow! Không biết á là, ờm, bạn đã có những cái cách gì để mà bớt quá tải thông tin đó ha?
Ừm, đầu tiên á nha, là mình cần phải sàng lọc thông tin nè, là mình xác định là cái thông tin nào là thông tin quan trọng trước, thì mình sẽ xử lý trước. Ví dụ như là, ờ, công việc sếp giao cho mình á, thì cái ngày nào mình cần phải hoàn thành và cái dự án nào á thì cần phải hoàn thành trước thì mình sẽ có thể là mình sẽ ghi ra, ờ, cụ thể là cái công việc nào cần hoàn thành trước. Rồi những cái mà ví dụ nó hông bớt quan trọng hơn á, thì mình có thể là khi nào mình có thời gian rảnh á, thì mình vào xem chứ mình hông có nên, gọi là, xem ngay.
Ừm. Cũng hợp lý á nha. Ừm.
Thì bạn bị lộn cái này qua cái kia á, rồi cuối cùng là hổng có nắm được cái thông tin nào hết. Với lại á nha, nên có những, gọi là, mình gom cái chủ đề lại ví dụ như là Zalo thì mình sẽ dành riêng cho công việc nè, thì mình sẽ dùng trong giờ làm nè. Rồi Facebook hoặc là TikTok á thì mình sẽ dành cho thời gian rảnh sau giờ làm hoặc là khi mà mình muốn giải trí á, thì mình thấy hợp lý hơn. Chứ mình hổng có nên là trong giờ làm mình lại vào Zalo, mình vào F Facebook thì như vậy á thì thông tin nó bị loãng đi, rồi mình hông có tập trung được vào công việc của mình luôn!
Đúng nha. Ừm. Đúng rồi đó, kiểu, nếu mà trong giờ làm mà bạn cứ lướt Facebook hay là TikTok á, thì bởi vì quá là nhiều những cái thông tin giải trí á, đó, lúc đó nhiều khi á là còn chẳng nhớ là bạn làm gì luôn á nha.
Đúng rồi đó.
Ừm. Đó, vậy thì không biết bạn có còn cái, gọi là, cái chiến thuật nào á, mà bạn, gọi là, ờm, detox cái mạng xã hội của bạn hông?
Ừm, gọi là, mình hạn chế cái việc mạng xã hội á ha đúng bạn. Thì á nha, mình sẽ, gọi là, mình cài trong cái điện thoại của mình nè, là một ngày á mình xài mạng xã hội bao nhiêu tiếng, thì bây giờ hiện tại nè, một ngày mình tầm x mạng xã hội là sẽ tầm 2 tiếng. Thì, ờ, sau giờ làm thôi, còn trong giờ làm nha. Bây giờ á bạn, là sáng thức dậy mình hổng có còn vào mạng xã hội luôn, mà mình, gọi là
Ừm. Ừm, cũng được đó nha.
kiểm tra email công việc của mình trước, xem là hôm nay có công việc nào gấp không, cần hoàn thành không. Tại vì nếu mà mình cứ lướt mạng xã hội vào mỗi buổi sáng thức dậy á, cái, như là mình cảm giác là nguyên cái ngày đó mình cứ bị uể oải luôn, mình bị thông tin quá nhiều á.
Tại vì bị quá nhiều thông tin á.
Đúng rồi, nên là mình có cài cái điện của mình là, à, chỉ sau là 6:00 tối thì mình mới được lên những cái trang ví dụ như là TikTok, mạng xã hội nè. Còn những cái tin quan trọng về công việc á thì đã có cái nhóm Zalo riêng rồi, nên mình cũng lo và yên tâm, ờ, cho cái việc là không có sợ bị bỏ lỡ thông tin công việc quan trọng.
Ừm. Ừm. Như vậy thì không biết á là bạn có hay, gọi là, cài cái chế độ không làm phiền ở trên điện thoại hông? Giống như là, kiểu, sau sau giờ làm á, thì bạn sẽ cài cái chế độ đó để không có ai làm phiền bạn hết nè.
Ừm. Ờ, thì thật ra á là mình sẽ không có cài nguyên cái điện thoại của mình chế độ không làm phiền hết. Ờ, tất cả các ứng dụng mà mình th theo thời gian thì mình sẽ cài, ví dụ như là khi mà trong giờ làm á, thì mình sẽ cài chế độ không làm phiền cho Zalo, Facebook và những cái ủa lộn, hông phải là Zalo mà là Facebook, TikTok, những cái gọi là trang mạng xã hội để giải trí, để không có bị ờ, những cái thông tin đó ảnh hưởng tới công việc của mình. Còn sau giờ làm á, tắt thông báo của những cái trang Zalo công việc, ờ, và mình sẽ tập trung vào những cái vui vẻ, ví dụ như là những cái trang về xã hội mình có thể là giải trí cho bản thân. Với lại á nha, để mà kiểm soát hông có bị quá tải á, thì mình chỉ theo dõi những cái trang mà thực sự là mang đến cái điều tích cực thôi, và thực sự là có ích thôi. Chứ mình hổng sẽ hông có theo dõi quá trang, nên là
Ừm. À. Cũng được nha. Đúng rồi đó. Chính xác nha.
khi như vậy á, thì mình thấy là cái việc quá tải thông tin của mình á, cũng đỡ hơn rất là nhiều luôn.
Đúng nha, cái việc mà chọn lọc theo dõi cái nguồn thông tin mà, gọi là, đáng tin á, có những cái nguồn thông tin mà nó, kiểu, uy tín nè, rồi nó truyền thống á, rất là có giá trị đó nha. Tại vì nhiều khi á mà bạn cứ theo dõi mấy cái tin tức nhiều á, mà nhiều khi là đôi khi bạn va phải tin giả nó đó nha.
Ừm, đúng á. Đúng rồi đó bạn ơi. Bây giờ á, ở trên mạng xã hội có rất là nhiều tin giả với lại nhiều cái nhóm mà giả á bạn, nên là mình thấy á nha, mỗi người á còn phải có thời gian để mà chọn lọc thông tin cụ thể nè, rồi mình đừng có quá là vội vàng tham gia vào bất kỳ cái nhóm nào hoặc là mình tin tưởng vào bất cứ cái thông tin nào hết. Mà mình cần có thời gian là mình xem xét nè, mình đọc những cái ba trang báo uy tín nè, trước khi là mình tin bất cứ nào.
Đúng rồi, chính xác đó. Ừm. Đúng rồi, cũng còn mấy cái nguồn uy tín. Ừm, đúng rồi đó. Nhưng mà vậy thì theo bạn đi, bây giờ á bạn có hay đặt giới hạn thời gian cho cái việc mà bạn, ờ, đọc một cái tin tức nào ở trên mạng xã hội hông?
Ừm, ờ, hiện tại á thì mỗi ngày mình sẽ dành 2 tiếng đồng hồ để mình có thể là lướt mạng xã hội nè, rồi cập nhật những thông tin. Còn đối với một cái thông tin, ơ, một cái bài báo quan trọng, ví dụ như là những cái thông tin về chính trị hoặc là xã hội á, thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn. Ví dụ một bài báo thì mình có thể là đọc và giới hạn trong vòng 20 phút. Còn nếu mà trong 20 phút đó đó mà mình vẫn chưa có hiểu nội dung á thì mình sẽ để dành sang hôm sau mình đọc lại. Tại biết bạn sao hông? Nhiều khi cái thông tin chuyên ngành á, thì mình cần có thời gian để mình nghiên cứu, mình, ờ, suy nghĩ chứ hông phải là mình đọc là mình nhớ liền. Còn ví dụ nh những cái, ơ, tin tức mà ở trên, a, mạng xã hội cập nhật thông tin về những cái người nổi tiếng mà những cái, gọi là, thông tưởng của mình á, thì mình cũng sẽ dành thời gian, ví dụ như là một cái tin đó mình đọc lướt qua tầm 2 phút thôi. Nếu mà mình thấy, à, ờ, mình thấy là thật sự đem đến niềm vui cho mình, rồi thực sự có ích cho mình á, thì mình mới dành thời gian nhiều hơn thì tầm mười lăm phút. Còn không thì mình sẽ lướt qua nhanh luôn để cho đỡ bị mất Ừm.
Ừm. Ừm. Cũng có lý á nghen. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Tiết kiệm thời gian, ừm. Đúng hông? Vậy thì bạn có nói là bạn sẽ dành thời gian để đọc những cái thông tin quan trọng ấy, vậy thì theo bạn đi, thì điều gì giúp bạn phân biệt đâu là những cái thông tin mà thật sự cần thiết cho bạn?
Ừm, ờ, để mà biết cái thông tin thật sự cần thiết cho mình á, thì mình dựa vào cái yếu tố là cái thông tin này nè, có ảnh hưởng tới công việc mình đang làm không và ảnh hưởng tới những cái công việc mình đang xử lý hay không. Ví dụ như là mình đọc, ờ, cái thông tin về, ờ, kinh tế đi, về chính trị xã hội, mình thấy là, à, đây là cái thông tin mình có thể là áp dụng vào công việc của mình, hoặc là khi mà đọc thông tin này đi, mình có thể là cải thiện được cái chất lượng công việc của mình, rồi có thể là, à, giúp cho công việc của mình trở nên tốt hơn thì mình sẽ ưu tiên nhiều hơn. Còn những cái tin như là, à, từ từ mình đọc cũng được, ví dụ như là, à, người nổi tiếng như thế nào, hôm nay làm sao, làm sao, thì những cái thông tin đó thì cũng không có cần thiết lắm, chỉ là khi mà giải trí thì mình cần quan tâm thì mình có thể đọc, thì mình sẽ để về sau, khi nào mà mình đã còn thời gian nữa thì mình có thể là lướt qua những cái thông tin đó sau cũng được.
Ừm. Đúng nha. Ừm. Cũng hổng cần thiết lắm. Ừm. Đúng nha, nói chung là theo bạn thì một cái nguồn thông tin nào mà thực sự có giá trị về bất cứ một cái khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn đó, thì đó là một nguồn thông tin là đáng tin cậy đó ha?
Đúng rồi.
Nhưng mà theo bạn thì nếu mà bạn có sợ là đọc quá nhiều thông tin nè, tiếp nhận quá nhiều đó là khiến bạn mất đi cảm xúc hông?
Đúng á nha bạn. Cái việc mà mình quá nhiều thông tin và quá nhiều cái tin tức á, thì sẽ làm cho bản thân mình bị quá tải nè. Nên là phải để nó đó đó, thì mình thấy là khi nào mà mình đọc được những cái thông tin hay và bổ ích á, thì mình có thể là ghi chú lại đi, rồi, ờ, mình có thời gian thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề này. Rồi á nha, ơ, ví dụ như gặp cái việc gì quan trọng nhưng mà mình lại không có thời gian xử lý á, thì mình có thực vẫn có thể là mình sẽ ghi chú lại những cái, a, trên điện thoại nè, hoặc là trên máy tính làm việc của mình á, để khi mà có thời gian à, với lại có một cách nữa nha, ví dụ như là cái công việc đó quan trọng, mình có thể là cài báo thức á bạn, để mà tới cái giờ đó đó nhở cho mình, à, tức cái thời gian này nè, công việc này cần hoàn thành nhanh nè, thì cò sẽ có người nhắc nhở cho mình luôn.
Chính xác luôn á nha. Ừm. Hợp lý á. À, được nha! Ừm, hợp lý quá trời luôn á! Nhưng mà dạo gần đây á bạn có nhiều cái thông tin á, là về cái sự thành công trên mạng xã hội á, và khiến cho, kiểu như nếu mà bạn lướt mạng xã hội nhiều á thì, kiểu, sẽ cảm thấy bị quá tải á, thì lúc đó là bạn có từng cảm thấy mất động lực hay là bị cảm thấy là quá là áp lực đồng trang lứa hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, chư như là lúc trước mình kể á, thì mình bị, gọi là, bị mạng xã hội ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại á, thì mình thấy á nha, ờ, mình cần phải ngoài những cái việc là trên mạng xã hội hoặc là những cái thông tin về công việc á, thì mình nên có thời gian, gọi là, dành cho bản thân để mình có thể là suy ngẫm về nhiều thứ, về cuộc sống. Tại vì cuộc thì mình nên là, gọi là, mình ra ngoài nè, để mình trải nghiệm nhiều hơn là cái việc là cứ, a, lấy thông tin từ ở đâu ra không á bạn. Thì như vậy á, cái đầu óc của mình lúc nào cũng nghĩ tới công việc nè, rồi nghĩ tới những cái mạng xã hội như vậy á, thì mình thấy không nên nha. Nên là khi mà những cái lúc mà mình có thời gian nghỉ ngơi á, thì mình thấy cái việc là như bạn kể nói là áp lật lực đồng trang lứa hoặc là bị quá tải thông tin quá nhiều á, thì như vậy nó cũng đỡ hơn. Tại vì lúc đó mình đã biết á là bản thân mình là ai nà, bản thân mình muốn điều gì á, thì lúc đó mình thấy là mình sống vui hơn rất là nhiều luôn.
Ừm. Đúng rồi đó. Chính xác luôn! Vui hơn nhiều á chứ, đúng rồi đó. Vậy thì á hả, cho mình hỏi một câu cuối đi, vậy thì bạn có muốn, ờ, thử sống một ngày mà hông có internet hông? Đó, cái lúc đó bạn không có cần phải, gọi là, nhận quá tải cái thông tin nữa đó.
Có nha. Mình cũng muốn, gọi là, sống một ngày không có, gọi là, bất cứ thông tin gì từ công việc tới mạng xã hội hoặc là những cái tin tức khác á. Do cái đặc thù tại thì mình cũng hông có làm được, tại vì mình còn công việc phải làm, còn gia đình phải lo. Nên là, kiểu như là, nếu mà có cơ hội thì mình rất là muốn có thể thử trải nghiệm, để cho đầu óc của mình, gọi là, có thể là tái tạo lại nà, để mà chất lượng công việc của mình tốt hơn, và nâng cao chất lượng tốt hơn luôn.
Ờ. Kiểu thanh lọc toàn bộ luôn á. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn. Thiệt sự luôn á, nhiều khi nhiều thông tin quá cũng nhức đầu lắm, đúng hông bạn ha? Ô kê, hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều bởi vì những cái chia sẻ cực kỳ sâu sắc về cái việc mà bạn đối phó với quá tải thông tin ra làm sao nha.
Đúng rồi đó. Ừm, ờ, cũng cảm ơn bạn rất là nhiều luôn vì đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mình ha!
Ô kê. Bái bai!